โอ้โฮ พี่คะ ตอนโตเนี่ย คือเหตุการณ์แบบนั้นน่ะหายไปเลยค่ะ เราจะไม่โดนตีอีกแล้ว เพราะว่าเราก็เริ่มมีความคิดตั้งแต่ประถมแล้วค่ะ สักมอมัธยมเนี่ยค่ะ เริ่มรู้แล้วว่ามารยาทในโต๊ะอาหารเนี่ยต้องทำยังไง เพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนก็สอนมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วย แล้วก็โดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเงี้ยค่ะ ไอ้ข้อนี้ก็ตัดไปได้เลย แล้ว แล้วจากที่เราทำทุกวันเป็นปกติอะค่ะ เชื่อไหมคะว่า มันสามารถทำให้เราติดเป็นนิสัยได้นะ
อือฮึ อา ครับ อือฮึ
อา ค่ะ
อ๋อ ก็เรียกว่า ก็อาจจะเหมือนเดิม แต่ว่าเรา คือเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดแผกไปจากแต่ก่อนด้วย ใช่ไหม? เราก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าจริง ๆ เขาอาจจะยืดหยุ่นอะไรขึ้นหรือเปล่า แล้วอย่างงี้ครับ <chuckles> แล้วแบบนี้ครับ นอกจากเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัวไปแล้วเนาะ แล้วถ้าเกิดว่าพอเราเพิ่มขึ้นมา อย่างเงี้ย เพิ่มระดับขึ้นมาเป็นในเรื่องของสังคมในวัยทำงานเนี่ย อ่า ในเรื่องของการกินข้าวกันในที่ทำงาน อะไรพวกนี้ เป็นไงบ้างครับ?
ใช่ ใช่ค่ะ อือ เพราะว่าเราไม่ทำผิดแล้ว <chuckles> โตแล้วค่ะ ค่ะ อา ค่ะ โอ้โฮ การกินข้าวในที่ทำงาน ถ้าพูดถึงตอนแรก ๆ นะคะ ตอนที่ปรับตัวแรก ๆ อะค่ะ เพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่า คนที่เรานั่งทานด้วยน่ะ เขาเป็นนิสัยใจคอยังไง? เขาอยากกินคนเดียวไหม? ใช่ค่ะ แล้วก็ต้องรักษามารยาทในโต๊ะอาหารนิดหนึ่งเนาะ แต่โชคดีที่ที่ทำงานหนูน่ะค่ะ เขาจะไม่ได้เป็นกินกับข้าวรวม เขาจะแบบตักราดมา แล้วก็เป็นถ้วยใคร ถ้วย ถ้วย ถ้วยใคร คือแยกต่างหากอะค่ะ ค่อนข้างชัดเจน แต่! มารยาทที่ในบริษัท ก็คือการไม่ตะโกนคุยกันเสียงดัง แล้วก็เหมือนกับว่าเวลาที่เล่นโทรศัพท์ในโรงอาหารอะค่ะ ก็จะไม่เปิดเสียงดัง เพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจเนาะว่า คนหมู่มากมานั่งรวม รวมกันกินในโรงอาหารน่ะค่ะ ก็ต้องมีความเกรงใจคนอื่นด้วย ค่ะ
ครับ อ๋อ ยังไม่รู้จัก ใช่ไหม? อือฮึ ครับ อา อือฮึ อะ ก็ใส่หูฟังอะไรกันไปเนาะ ให้ ย อยู่ในโลกส่วนตัวแบบนั้น แล้วนั่นคือตอนแรก ใช่ไหม คือตอนแรกเนี่ยเราก็ไปนั่งกินคนเดียวเนาะ แล้วหลังจากที่เราเริ่ม เริ่มรู้จักคนอื่นแล้ว อะไรแล้วอย่างเงี้ย เรา มันเปลี่ยนไปจากตอนแรกยังไงบ้างครับ?
ใช่ ๆ ค่ะ อา ไม่รบกวนคนอื่นค่ะ ค่ะ เปลี่ยนไปอย่างมากเลยค่ะ เพราะว่า อ่า เราเกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์นิสัยเนาะ บางทีอะค่ะ กับพี่ พี่ที่ในแผนกเดียวกันหัวหน้างาน อะไรแบบเนี้ยค่ะ เราก็เริ่มรู้จักที่จะเรียนรู้ว่า อา ถ้ามีอะไรอร่อย ๆ ที่บ้านก็เอามาฝากพี่เขาเนาะ แสดงความ เขาเรียกว่าอะไร แสดงความเป็นมิตร แสดงความกตัญญู แสดง เขาเรียกว่า จะเรียกว่าประจบเกินก็ไม่ใช่นะคะ เป็นการแสดงความใส่ใจ อา ซื้อใจ ใส่ใจ ประมาณนั้นน่ะค่ะ เขาเรียกว่าอยู่ให้เป็นน่ะค่ะ ทุกอย่างจะดีเอง อันเนี้ย รู้จักธรรมเนียมแบบเนี้ย เพราะว่าเราเห็นคนอื่นทำ แล้วเราก็เลย อา เขาทำแล้วดี เราก็ควรจะทำบ้างไหม เพื่อแสดงความเป็นมิตร เป็นเด็กที่น่ารัก อะไรแบบเนี้ยค่ะ มี มีค่ะ
ครับ อา ก็ซื้อใจแล้วกัน อา เรียกว่าซื้อใจ <chuckles> อืม ครับ อ๋อ อุ๊ย โอ้ แล้ว แล้วอย่างงี้ แล้วเราได้รับบ้างไหม มีแบบว่าคนอื่นเขาก็ไปเอาอะไรมาให้เราอย่างงี้บ้างไหม?
อืม

โอ้ ถ้าเป็นกับเพื่อนนะคะ ก็ชิล ๆ จอย ๆ เลยค่ะ ก็คือตามอัธยาศัยเลยค่ะ แบบผ่อนคลาย เพราะว่ามื้ออาหาร เวลากับ กับเพื่อนน่ะค่ะ ค่อนข้างที่จะเป็นการผ่อนคลาย แล้วก็แชร์เรื่องราวดี ๆ ที่เราได้มาพบมาเจอกัน อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็ค่อนข้างที่จะสนุกสนาน เสียงดัง ตะโกนโหวกเหวกเลยค่ะ ประมาณนั้นเลยค่ะ อา
<chuckles> ก็คือ ง่าย ๆ เลยใช่ไหมครับ ไม่ได้มีว่าจะต้องคิดนู่นคิดนี่เยอะแยะ? อา
ใช่ ง่าย ๆ ซับซ้อนเลยค่ะ เพราะว่าแม้แต่การกินข้าวช้อนเดียวกัน หลอดอันเดียวกัน ก็ มันก็มีมาแล้วค่ะ มันก็เลยไม่ได้เมน เป็นการรังเกียจอะไรกันเลยอะค่ะ
อา เพราะว่าเพื่อนเนาะ ที่เราสนิทด้วยอะไรด้วย อย่างงี้ ก็อาจจะไม่ได้มีว่าจะต้องไปแบ่งแยกกันใช่ไหมครับ? ก็กินอะไรก็ทำด้วยกันตลอด แล้วเมื่อกี้ อย่างเมื่อกี้เนาะ ที่ว่าจะมีเรื่องของ อ่า การคุยกัน หรือว่าการกินกันเยอะ ๆ แบบเนี้ย เรามีแบบว่า ไอ้นี่ไหมครับ เขาเรียกว่าวัฒนธรรมที่จะทำกันในกลุ่มไหม แบบก่อนที่จะกินหรือว่าแบบหลังกิน จะเลือกว่าใครจ่าย หรืออะไรอย่างงั้นน่ะ?
ใช่ ๆ ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ไม่ได้ค่ะ การกินกันรวมกลุ่มแบบเนี้ย ยิ่งไปกินเยอะก็ยิ่งอร่อย แล้วทุกคนก็จะมีความรับผิดชอบของตัวเองอยู่แล้วค่ะ คือทุกคนอาจจะแมะ อเมริกันแชร์นะคะ คือจะยอดเท่าไรเราก็มาหารจำนวนคน คือทุกคนหารเท่า ๆ กันเลย เราจะไม่ยอม ไม่ยอมเลย ถ้าเพื่อนคนใดคนหนึ่งจะขอเลี้ยงค่ะ อา มันดูไม่ยุติธรรม มันดูไม่ยุติธรรมกับคนอื่น ทุกคนจะต้องได้จ่ายเท่ากัน ค่ะ
อา อา หารเท่าใช่ไหม? อ๋อ อาฮะ <chuckles> อา เพราะปกติมันก็หลาย ๆ กลุ่ม อย่างเงี้ย ก็น่าจะมีใช่ไหมครับ? เพราะว่าคนที่แบบทรงป๋าเนาะ อาจจะแบบว่าอยากจะจ่ายเอง อย่างเงี้ย อา แต่เราไม่ได้เลย ห้ามทำนะ <chuckles>
มี ใช่ ๆ ไม่ได้เลย ไม่ยอมค่ะ ไม่ยอม แต่ก็มีบางโอกาสนะคะ เลือกคน ถ้าในโอกาส อะ อาจจะเป็นวันเกิดเพื่อนก็ให้เกียรติเพื่อนนิดหนึ่ง เพื่อนเขาอยากเลี้ยงก็ต้องตามใจเขาเนาะ ใช่ ใช่ค่ะ
อา ในโอกาสพิเศษใช่ไหม มันก็เป็นอย่างงั้นไป โอเค อันนั้นก็เป็นของเพื่อนเนาะ มันก็ง่าย ๆ ไม่มีอะไร ก็ตามภาษาเพื่อนกินกันทั่วไป
อา ค่ะ ใช่ ไม่ซับ ซ้อน <chuckles> ค่ะ